Kak, aku mau cerita nih, aku juga mau curhat soal, apa ya, aku nih kayak lagi e pengen aku tuh pengen bangun pagi tuh konsisten, tapi susah banget Kak. Jadi, kalau misalnya nanti bantu aku cari solusinya boleh banget nih, saran nih Kak, mungkin biar aku tuh benar-benar bisa mengaplikasikannya, gitu loh Kak.
Mhm. Oh iya, silahkan, eee, tapi seb eee, sebelum aku bisa kasih saran, kira-kira aku boleh nanya-nanya dulu ya?
Nanya-nanya boleh boleh Kak, boleh banget, Kak.
Eee Oke, eee, kira-kira kalau saya boleh tahu, jam berapa sih biasanya kamu bangun, kalau bangun pagi gitu?
Nah, dengan, mmm, rutinitas bagara bangun pagi yang ini udah udah cukup sebulan sih, aku mencoba untuk, eee, memulainya gitu ya, bangun pagi itu di awal Kak. Misalnya kayak, di subuh gitu kan ya, aku bangun subuh, gitu. Karena sebelumnya itu, aku bangunnya tuh agak kadang jam 7.00, jam 8.00, malah sempet jam 9.00 gitu kan. Nah, tapi makanya aku tuh pengen tuh konsisten di pagi itu jam tujuh eh salah, jam 5.00, gitu kan ya, gitu, di subuh-subuh gitu Kak.
Mhm. Mhm. Mhm? Mmm, terus kalau boleh tahu, ada alasannya kenapa Kakaknya, pengen bangun, pagi-pagi, s eee, subuh jam 5?
Eee. Ya palingan pagi itu memang aku mulai itu dari dengan ibadah dulu kayak ibadah, habis itu baru tuh aku mulai start-nya itu untuk, bangun pagi itu kadang kegiatan itu habis itu aku coba jalan pagi, olahraga pagi gitu loh Kak.
Mmm, gitu, nah kalau begitu saya boleh tahu kira-kira jam berapa biasanya kalau Kakaknya tidur malam?
Nah ini nih yang, eee, sebenernya enggak tahu juga apakah ini bisa dikatakan salah satu faktornya gitu karena memang, sebelumnya itu aku punya habit itu, eee, tidur agak telat sih gitu kan misalnya kadang, jam 1 jam 2, nah cuman ketika misalnya aku, eee, kan udah sebulan nih aku coba untuk bangun pagi itu lebih awal, nah memang aku coba lebih awal lagi tidurnya gitu kan, eee, agak cepet gitu nah sekarang itu mungkin kadang jam, 11 jam 11-an kurang itu paling lambat lah paling lambat sekarang jadi kalau misalnya aku pengen bangun pagi nih, jam 11 tuh aku udah udah tidur tuh Kak.
Mhm. Iya. Mhm. Mmm. Jadi, biasanya yang membuat susah eee, apa nih yang biasanya membuat kamu susah bangun pagi? Apa karena memang merasa kurang tidur? Tidurnya baru telat jam 11:00-an, atau mungkin, apa namanya, iya, eee, dingin? Masih dingin, kan biasanya kalau dingin kan kayaknya males keluar dari tempat tidur, gitu ya. Apa tuh yang biasanya membuat kamu jadi susah bangun pagi?
Iya, sih. Eee, sebenernya ini sih, Kak, karena setelah aku coba nih ya, sebulan ini aku coba untuk tidur lebih awal, itu bangunku bisa agak cepet tuh, lebih jam 05:00-an tuh aku dah aku udah bisa bangun, gitu kan. Nah, barangkali kayak, eee, memang karena habit aku yang masih belum seber seratus persen kali ya. Yang nang notabenenya yang awalnya tuh aku kan agak sering begadang nih, sampe jam sa jam 02:00. Nah, kadang kalau misalnya aku udah telat aja tidurnya, nah, itu bangun pagi susah banget tuh. Aku udah survei juga dengan diri sendiri, gitu kan, ya. Ketika aku tidur jam 01:00, jam 02:00, itu jam 05:00 tuh susah banget, pade pa entar paling cepat tuh jam 07:00 aku baru bangun lagi, gitu. Nah, gitu tuh, Kak.
Mmm, oke. Mhm. Mhm. Mmm. Mhm. Oh, iya. Eee, itu sih sebenernya wajar sekali ya, kalau namanya Kakaknya udah tidur telat, ya pasti, eee, agak susah bangun pagi, gitu. Jadi, ya itu paling, eee, e me maksudnya saran saya, kalau misalnya memang Kakaknya ingin konsisten untuk tiap kali bangun pagi, yang Kakaknya mau jam 05:00, tidurnya memang harus lebih awal, itu kunci utamanya. Karena tidak ada bangun pagi tanpa tidur yang cukup, gitu. Kalau bisa sih targetin tidurnya itu sekitar 7 atau 8 jam. Jadi kalau Kakaknya katakan mau bangun jam 05:00, eee, berarti kan, ya mungkin sekitar jam 10:00 gitu ya, 11:00, eee
Iya, sih. Oh, gitu, ya.
Ya, jam 10:00 malam udah Kakaknya udah tidur, gitu. Karena kalau Kakaknya udah tidur, eee, 10:00, eee, malem ya, sekitar jam 05:00, itu sekitar 7 jam Kakaknya tidur. Terus kalau Kakaknya bisa, ya kurangin layar HP, 60 menit sebelum tidur, jadi Kakaknya tuh bisa tidurnya lebih nyaman, lebih tenang, gitu.
Oh, iya ya. Oh, iya, itu tuh. Oh, bisa jadi gitu kali ya, Kak, ya. Kadang kan kalau misalnya memang sih kadang aku tuh kan iseng tuh, kalau niatnya bangun eee, tidurnya jam 11 :00 malam nih, gitu kan ya. Nah, tapi, eee, screen layar masih di depan mata nih, gitu, masih kebuka. Nah, se kadang kepancinglah nge-game, diajakin temen. Udah, main udah sekali main awalnya sekali main, sekali sekali match aja. Eh, habisnya kebablasan sampai sejam, 2 jam, gitu. Oh berarti, aku harus minimalisir itu berarti, Kak, ya, biar aku tuh bisa tidur cepet kali ya?
Mhm. Mhm. Mhm. Mhm. Iya, saya rasa begitu ya. Kalau Kakaknya, mungkin bisa, kurangin, eee, HP 60 menit aja sebelum, eee, tidur, gitu. Tipsnya, kalau misalnya, eee, Kakaknya bisa, pasang alarm waktu tidur, bukannya waktu alarm bangun. Jadi kalau misalnya sebelumnya itu katakan jam 09:00 Kakaknya pasang alarm tidur. Oke, dari jam 9:00 sampai jam 10:00 Kakaknya tidak pegang HP, Kakak usahakan tidur.
Oh, iya ya. Oh, gitu.
Dan mungkin, mungkin cara ini bisa Kakak coba, gitu. Bagaimana menurut Kakaknya?
Eh, bener juga sih ya. Aku enggak pernah kepikiran kayak gitu ya, ya malahan yang selama ini ya bikin alarmnya, alarm bangun ya, bukan alarm tidur kali ya. Karena memang iya sih aku kalau misalnya aku perhatiin juga tuh kayak kalau aku tidur cepet, eee, aku biasanya bisa tuh bangun agak lebih cepet juga, gitu. Berarti yang kalau di case-nya aku, berarti aku setelnya itu di jam alarm tidur ya? Wah, itu ide bagus sih, aku belum pernah kepikiran juga nih, kebayang nih.
<chuckles> Mhm. Mhm. Sama saran saya juga, kalau misalnya Kakaknya bisa, tetapkan alasan yang kuat, gitu. Bangun pagi bertahan kalau ada kenapa yang jelas. Misalnya, eee, waktu, eee, Kakak pengen, eee, "Saya bangun pagi nih, karena saya ingin ibadah, ingin merencanakan hari ini olahraga," gitu. Jadi kalau tanpa alasan yang menyenangkan tuh otak akan selalu memilih, "Ah, enakan tidur nih, lanjut aja terus," gitu. Gimana kalau menurut Kakaknya?
Oh, gitu. Iya. Oh, boleh juga sih. Berarti aku memang harus bikin minimal aku bikin, eee, note gitu kali ya, supaya aku lebih inget-inget terus kalau misalnya bangun bangun pagi itu buat apa, gitu ya. Apalagi emang aku punya memang punya goal sih, Kak, bangun pagi itu tujuannya juga pertama meng emang ol olahraga pagi, minimal jalan kaki gitu kan ya. Karena aku juga pengen ngerubah banget nih pola hidup yang biasanya lebih banyak malam. Aku tuh sekarang tuh, pengen bergerak banget, mungkin salah satunya makanya niat aku tuh pengen rutinitas pagi aku itu, aku konsistenkan gitu loh, Kak. Ya boleh juga sih, idenya kayak gitu bisa aku jalankan deh.
Mhm. Mhm. Mhm. Iya, soalnya kan, motivasi itu untuk, kayak misalnya, eee, e pemicu untuk motivasi. Seperti aktivitas pagi yang menyenangkan, pasti Kakaknya akan langsung pikir, "Oh iya, aku mau bangun nih, jam, eee, 5.00 pagi," gitu. Kalau tidak ada kayak, eee, "Oh, nanti ada apa," cuman biasa-biasa aja, nggak ada ya aktivitas yang menyenangkan, kan kurang motivasi untuk konsisten untuk bangun, gitu. Sama, kalau saya boleh sarankan juga, konsisten juga, bahkan di akhir pekan, gitu. Boleh mungkin lebih santai, misalnya maksimal beda cuma 1 jam daripada hari biasa. Misalnya Kakaknya, yang hari biasa bangun jam 5.00, mungkin di hari Minggu, oke, bangunnya jam 6.00, gitu. Eee, soalnya kalau misalnya, eee, kayak Kakaknya mikir, "Ah, hari Minggu aku tidurnya agak lama, nih," kayak balas dendam, gitu ya, karena di hari e hari-hari lain jam 5.00, gitu, nanti tuh, hari Seninnya pasti berat banget, gitu, untuk mulai bangun lagi jam 5.00. Kalau weekend-nya tuh udah bales dendam dulu, gitu.
Oke. Iya, sih. <chuckles> Benar juga, ya. Wah, benar juga, kayak gitu. Berarti aku juga lebih pokoknya lebih aware ajalah, gitu ya, dengan, eee, kemauan, keinginan dan tujuan aku, gitu kali, Kak, ya? Biar bisa konsisten, gitu. Wah, tapi idenya bagus juga sih, Kak. Dan aku memang cukup tertarik juga sih, dengan yang saran Kakak sebelumnya tadi itu, yang alarm di awal. Itu unik banget sih, sebenernya, ya. Bukan di alarmnya dibangun, sih. Wah, kayaknya bisa deh, aku coba aplikasi nih, Kak. Aku udah mulai, udah mua udah mulai lega, nih. Kayaknya aku udah punya bayangan bagaimana aku nanti bisa me membuat konsisten, gitu kan, ya, rutinitas pagiku, gitu lo. KaK, makasih banyak nih Kak, atas masukannya.
Mhm. Mhm. Mhm. Mhm. Mhm. Mhm. Oke. Terima kasih juga telah berbagi waktu. Sama terakhir, saran saya terakhir, itu kalau misalnya Kakaknya bisa, kalau bangun itu langsung bergerak. Jadi, begitu bangun, langsung duduk, berdiri. Jangan, eee, apa, jangan langsung kayak mikir dulu, "Ah, nanti dulu," gitu. Tapi, langsung eee, mulai. Duduk, berdiri, jalan ke kamar mandi, gitu. Itu aja sih, saran saya yang terakhir. Eee, terima kasih juga telah berbagi, eee, cerita sama aku. Semoga Kakaknya tetap semangat. Dan saya yakin kok, Kakaknya pasti bisa bangun pagi, lebih konsisten lagi.
Oke, makasih banyak ya, Kak, dan sampai jumpa lagi!
Sampai jumpa!